Mmh.
Et heu et là on en on faisait un petit un petit trekking de 2 jours, en fait et heu, c'était, heu, super beau parce que, hem, en fait, heu, la terre, elle est très argileuse et quand arrivent les les beaux jours, heu, l'oued, donc le fleuve se sèche un petit peu et ce que ça fait, c'est que la la la terre, elle craquelle mais elle est encore molle et heu <chuckles> et donc ça fait, heu, ça fait des sensations quand on monte sur le cheval en fait qui sont très différentes de d'habitude et heu et j'ai un souvenir comme ça où en fait, heu, c'était la 1re fois où j'ai un cheval qui est parti au triple galop et c'était vraiment une sensation, heu, on est tous partis très, très, très, très vite en fait, heu et ça faisait comme un troupeau de chevaux sauvages, mais en fait, heu, pas du tout, quoi.
Heu, oui. Mmh mh. Ah oui, oui, oui, OK, je vois tout à fait, ouais. Mmh. C'est, heu, ça fait ça fait très, heu, tu vois, heu, le le coucher de soleil, les couleurs un peu orangées, heu, très carte postale, en fait c'est très joli, tu vois? Quand quand quand tu le décris, c'est ça en fait et c'est c'est magnifique, c'est, heu, je je vois exactement, je je ressens presque ce que tu veux dire. J'ai fait un j'ai fait un petit peu de cheval aussi mais pas, heu, en très amateur hein, mais heu, tu en as fait en compétition sinon? Parce que tu disais que les chevaux étaient, heu, étaient plus, heu
Mais tellement, mais c'est vraiment ça en fait, ouais, ouais, ouais, c'était super beau. Ouais. Ouais. J'ai fait de la préparation de compétition et en fait juste avant, heu, j'ai eu un accident, heu, mais pas lié à l'équitation et après j'ai pas pu j'ai pas pu, heu, faire la compète et tout puis après, heu, à cause de l'accident, bah, comme j'ai repris j'ai repris, hem, pour le plaisir, quoi.
Ah désolé. D'accord.
Voilà, voilà mais ouais, c'était super beau, on était allés visiter en fait, heu, des des petits villages, heu, berbères, heu, en fait, heu, c'est des constructions, heu, qui sont, heu, en alors je sais pas le terme, je me rappelle plus du terme technique, mais en gros c'est de la terre avec de la paille et de la chaux et et c'est très, très beau, ouais. C'est comment? C'est quoi le terme?
Mmh mh. A adobe, oui. Je je je vois tout à fait alors il y a adobe qui est dans ce style là on appelle ça adobe il y a un autre nom aussi, il y a dif différents noms parce qu'en fait je travaillais pour une compagnie qui s'appelait, heu, Adobe, <chuckles> donc heu, c'est pour ça que je me rappelle du nom, heu, du du terre et de la terre et de la paille et de l'eau en fait, heu, qui sont, heu, des fois ils mettent un petit peu de bois aussi pour mettre plus de rigidité, c'est ça?
<chuckles> OK. D'ac. Ouais, mmh.
Et donc heu, ouais c'était, heu, je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 en fait, heu et je suis allé souvent aussi, heu, au Maroc, j'ai eu cette chance de pouvoir, heu, parce que j'habitais à côté de Gibraltar, tu vois? Donc heu
Mmh, cool, ouais.
ça m'a permis d'aller assez régulièrement, heu, prendre le ferry et en une heure j'étais, heu, de l'autre côté et heu, c'était très bien, très joli
Tellement. Mmh mh.
donc heu, je vois tout à fait les paysages, heu, dont tu parles et heu, de ce que tu as pu, heu, voir, heu, dans la description.
Ouais. Ouais et hem, je me souviens que dans ce truc aussi, heu, j'ai dit adieu à à une de mes chaussures qui s'est enfoncée dans la terre et qui a disparu.
Ah oui?